जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं मैं आज अपनी नींद से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं उसके साथ काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ किसी बहुत चीज़ों को लेके। क्योंकि मेरे को सही नहीं आ रहा कि इसको क्या हुआ है? या मैं कैसे मतलब नींद पूरी करूँ? मेरे को कभी भी नींद आ जाती है, कहीं भी नींद आ जाती है और जब रात का समय होता है तो मैं मतलब जगा रहता हूँ। अपने मतलब समझ में नहीं आता कहाँ अनुकूल होती जा रही हैं चीज़ें। जैसे मैं भोजन भी समय से करता हूँ, चीज़ों को भी सही से लेता हूँ। और कहीं न कहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं कि मैं कहीं दिन में जा रहा होता हूँ या मैं कार्यस्थल पे भी होता हूँ। तो वहाँ पे अनियमित जो नींद आती है उससे मेरा कहीं न कहीं लोगों के बीच में प्रदर्शन या जो मेरी इमेज़ है वो बहुत खराब हो रही है कि ये तो कभी भी सो जाते हैं या इनको मतलब समझ में नहीं आता कितनी नींद आती हैं? और वो बहुत गलत तरीके से ली जाती है जबकि मैं जानता हूँ कि मैं, प्रॉपर मतलब नींद लेना चाहता हूँ सब चीज़ें करना चाहता हूँ। रात को भी मैं सोने सही समय पे भी जाता हूँ लेकिन व कहीं न कहीं वो होता है कि मेरे को रात को प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है सही से सो नहीं पाता हूँ। क्योंकि मैं दिन में सो चुका होता हूँ और मैं उससे बचने के लिए काफ़ी चीज़ें भी करता हूँ कि मैं अलग-अलग तरीके से कभी कॉफ़ी ले ली, कभी चाय ले ली और मुँह भी धो के आता हूँ ठंडे पानी से। लेकिन मैं जा जी देख पा रहा हूँ कि मेरी जो नींद है वो काबू में नहीं आ रही है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा मेरे को बताएँ कि मैं अपनी नींद को कैसे काबू में लाऊँ या इसमें आप क्य क्या एडवाइज़ देंगे? जी।
जी, बिल्कुल मैं आपके बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आपकी समस्या बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। पर पहले मुझे कुछ प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती। <smacks lips> तो आप मुझे ये बताइए कि आपका दिमाग आपको लगता है भटका हुआ है कि आप जैसे कोई चीज़ और कर रहे हैं? जैसे हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कोई मूवी देख रहें हैं, त तो आपको मतलब आपका क्या ऐसे रहता है उस टाइम पे?
जी। जी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत चीज़ें मेरे दिमाग़ में रहती हैं कि एकदम से आता हूँ काम से, तो फिर उसके बाद चीज़ें रहती हैं कि खाना भी बनाना है, चीज़ें करनी हैं, क्योंकि मैं अपने शहर से दूर रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। और कहीं न कहीं खाना बनाने की प्रक्रिया भी एक रहती है, खाना खाने ते समय काफ़ी चीज़े दिमाग़ में आती हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर जो काम का दिनचर्या मेरी रही थी, उसकी वजह से कहीं न कहीं काम की भी टेंशन लगी रहती है कि ये काम छूट गया है या ये काम में अगले दिन ऐसा करना है। वो एक चीज़ होती है, और जब मैं ये चीज़ें कर के फ्री होता हूँ, तब तक साढ़े 10 हो चुके होते हैं अगर मैं बताऊँ तो। और फिर धीरे-धीरे आधे घंटा करते-करते वो हो जाता है कि मैं मोबाइल भी चला लेता हूँ कि अब इतनी सारी टेंशन ले ली है, अभी थक भी गया हूँ, तो थोड़ा सोचता हूँ कि अपने आप को आराम दूँ किसी तरह। और वो आराम जब भी आप सोशल मीडिया चलाते हो या मैं जैसे चलाता हूँ सोशल मीडिया, तो उसमें ये होता है कि आधे घंटे का समय अपने आपको देता हूँ। स्टार्टिंग में तो वो 5 मिनट, 10 मिनट मैं देख पाता हूँ, लेकिन कब 1 घंटा वो बदल जाता है, मेरे को खुद समझ में नहीं आती। और मैं फिर जब सोने के लिए जाता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरी नींद उड़ चुकी होती है, या मेरे को ऐसा लगता है कि अभी नींद नहीं आ रही, तो थोड़ा और मोबाइल चला लिया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि मूवी देख लेता हूँ या कुछ और देख लेता हूँ, या फिर से रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ। कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे साथ चलती रहती हैं, और जैसे चलती है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो अगले दिन भी फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन में बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि मैं सो नहीं पाता हूँ रात को समय से, और वो सोते-सोते मेरे को 12 या साढ़े 12 भी बज जाते हैं। और उसी की वजह से मैं अगले दिन जो थकान महसूस करता हूँ, वो कार्यस्थल में भी मेरे को दिखती है, मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को दिखती है। और दूसरे फिर मुझसे बोलते भी हैं कि, "तुम इतने थके हुए क्यों हो, चीज़ों कैसे हो?" मैं जब उनको बताता हूँ, तो वो बोलते हैं कि, "ऐसा तो हम भी करते हैं, लेकिन हम इतने थके हुए महसूस नहीं कर रहें। ओ जाओ तुम कॉफ़ी ले सकते हो या तुम मुँह धो आओ ठंडे पानी से।" तो वो चीज़ें मैं करता हूँ, और जब मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ तो एक पल के लिए मेरी आँखें खुल तो जाती है, लेकिन जो मेरे को फिर उसके बाद फिर से जो थोड़ी देर बाद फिर से नींद आने लगती है, या मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है की मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ।
जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया मुझे आप काम पे भी जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपका काम पे भी दबाव होगा कहीं न कहीं आपके ऊपर। मुझे एक बात बताइए आप बता रहे हैं आप जैसे झपकियाँ लेते हैं बीच में आप सो जाते हैं काम के दौरान। तो मुझे आप एक बात बताइए कि आप रात को वैसे कितने घंटे सो रहे हैं? जैसे आपने बताया कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है बट आप तब भी आप एक बताएँगे अंदाज़न कि आप कितने घंटे सोते हैं दिन में?
जी। जी। जी। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे रात को कभी-कभार लेट हो जाता है चीज़ों को लेके और फिर सुबह ऑफिस भी निकलना होता है। तो ऑफिस और जो रात को सोने का समय होता है उसमें मैं 6 से साढ़े 6 घंटे ही सो पाता हूँ कहीं न कहीं। और कभी-कभार वो साढ़े 5 घंटे भी हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्योंकि मैंने मोबाइल पे कुछ वेब सीरीज़ लगा ली होती है या मैं देख रहा होता हूँ। आप जानते हैं जब हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उस पे समय ज़्यादा चले जाता है और कहीं न कहीं वो एन्जॉयमेंट के टाइम पे मैं उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ कि कब मेरा समय निकल गया। और शायद मोबाइल की रोशनी मेरे को सोने भी नहीं देती। कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आराम से मतलब देख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और जब तक आराम से सो भी जाऊँगा। क्योंकि नींद कितनी ही दिक्कत देगी मेरे को लगता है कि मैं स देखते सो भी सकता हूँ। और चीज़ें होती भी हैं कि मेरे को हल्की सी झपकी आती है और मैं सोने का अ, कोशिश भी करता हूँ उस वक़्त। लेकिन फिर अचानक ही ऐसा होता है कि मेरी आँख खुल जाती है बीच में और जब आँख खुलती है तो ऐसा हो जाता है कि मेरे को कुछ काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है बीच रात में। तो अब बीच रात में करें क्या, चीज़ें क्या करें, तो मैं स कभी-कभार गरम पानी भी ले लेता हूँ कि बोलते हैं कि गरम पानी से आपको आराम पड़ेगा तो वो चीजें भी जब मैं करता हूँ तो उसके बाद फिर नींद खुल जाती है। और मेरे को ऐसे करते करते आधा पौन घंटा हो चुका होता है। फिर मैं जब सोने जाता हूँ तो जो नींद आती है वो अच्छी आती है बिल्कुल आती है लेकिन फिर सुबह अलार्म से मेरे को जगना पड़ता है जो कि साढ़े 6 बजे तक बज जाते हैं। और जब साढ़े 6 तक अलार्म बज जाते हैं तो बिल्कुल मेरी ऐसा होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो वो जैसे मैंने आपको बताया की कार्यस्थल में जाके जो मेरी झपकियाँ आती हैं जिसे मैं पावरनैप की तरह लेता हूँ उसपे कहीं न कहीं लोगों का ध्यान जाता है और मेरे मैनेजर भी उसपे ध्यान देते हैं। और कहीं न कहीं वो उसके लिए मेरे को टोक भी चुके है कि "ऐसे अच्छी बात नहीं है की आप कार्यस्थल पर सो रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप जाइए कहीं प्रॉपर रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए।" चीज़ें होती है मतलब ऐसी और मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ को, बयान नहीं कर पाता हूँ अपनी बातों में।
जी बिल्कुल। मेरे को 1 अ, और प्रश्न था कि जैसे आप बता रहे हैं आप सोने से पहले अ, मतलब आप सोने जाते हैं तो उससे पहले की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आप क्या कैफ़ीन या फ़िर हेवी भोजन करते हैं सोने से पहले? मतलब भारी भोजन करते हैं, जिसे हम हेवी डिनर बोल सकते हैं?
जी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मैं रात को डिनर की जगह हाँ चाय या कैफ़ीन का सेवन करता हूँ। क्योंकि डिनर में मैंने मतलब नहीं करता कभी-कभार छोड़ भी देता हूँ। और मैं उससे पहले 1 हेवी नाश्ता कर चुका होता हूँ। जैसे 7-8 बजे के बीच में एक हेवी नाश्ता करने के बाद आपको कभी-कभार कम भूख लगती है तो मैं थोड़ा हल्का-फुल्का जैसे नमकीन बिस्किट के साथ या कुछ भी एक ब्रेड-जेम के साथ रात को थोड़ा हल्का-फुल्का मैं सोचता हूँ कि कॉफी ले ली जाए क्योंकि ठंड का मौसम है। और कॉफी नहीं तो कभी चाय ले लेता हूँ जिससे थोड़ा मेरे को सही लगता है कि गर्मी भी आ रही है और स्वाद भी है और कभी-कभार मैं दूध भी का भी सेवन करता हूँ। मतलब चीज़े रहती हैं जो इसका मैं सेवन रेगुलरली करता हूँ। और हर रोज़ कुछ न कुछ लेने का कोशिश करता हूँ लेकिन जिन दिनों में ये नहीं लेता हूँ जिस दिन मैं खाना खाता हूँ बिल्कुल, उस दिन वो एक हेवी खाना होता है जिसमें मैं पेट भर के खाना खाता हूँ। क्योंकि दिन में इतनी कार्य कर रही होते हैं कि प्रॉपर खाना नहीं खा पाता हूँ और फ़िर, उस दिन मैं शाम को नाश्ता भी नहीं करता हूँ और सुबह का नाश्ता तो आप जानते ही हैं कैसे हबर-तबर में होता है जब आप एक काम कर कार्यस्थल पर होते हैं चीज़ें लगी रहती हैं चीज़ों को लेके। तो फ़िर रात को ही 1 मौका मिलता है जब मैं आराम से अच्छी तरह पेट भर के खाना खा सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब 1 मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना अच्छी तरह खाऊँ और प्रॉपर अपना सेवन करूँ खाने का। जिससे मैं अगले दिन के लिए जो एनर्जी है उस वो प्रोपर्ली इकट्ठा कर पाऊँ। जिससे मैं फ़िर से कल अग नई ताकत के साथ अपने कार्यस्थल पर जाके अपने काम को और पूरा कर पाऊँ जो आज छूटे हैं या जो कल नए आएँगे।
जी, बिल्कुल, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस बेडरूम में आप रहते हैं, वहाँ पर अंधेरा और मतलब शांति है अच्छे से?
<clicks tongue> जी, तो मैं मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो अँधेरे की तो बिल्कुल अँधेरा तो रहता ही है और ठंडक भी है ही क्योंकि ठंड का समय है तो वो कहीं न कहीं ठंडक तो आती है, हवा आती है, तो उसके लिए मतलब गरम कपड़े और गरम चीज़ें हैं मेरे पास कि गरम कंबल भी है चीज़ें भी हैं लेकिन वो ठंडी हवा तो कहीं न कहीं छूती है कमरों को और कमरे को ठंडा कर देगी तो मैं बिस्तर में ही रहता हूँ। और जो बात रही अँधेरे की तो बिल्कुल अँधेरा तो काफ़ी रहता है। ऐसा नहीं है कि बल्ब के बाद कहीं से रोशनी आए चीज़ें रहे। और शांति की बात करूँ तो कहीं न कहीं शांत तो है माहौल लेकिन कभी-कभार अचानक ही कुछ लोग बाहर से निकल ले होते हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं जो मतलब नींद को, खोल देती हैं। या कभी-कभार अगर मैं ज़्यादा नींद में होता हूँ एकदम श शोर आ जाता है, तो मेरी आँख खुल जाती है क्योंकि वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं और शायद वो दिमाग में चीज़ें ऐसी चलती हैं कि मैं एकदम से, अचंभित हो जाता हूँ या बोलते है ना कि आप सरप्राइज़ हो जाते हो उस चीज़ को लेके। तो मेरे साथ वो चीज़ें होती हैं और कहीं न कहीं मेरी उससे आँख खुल जाती है और मैं फिर कुछ देर तक इसी सिचुएशन में रहता हूँ कि मतलब मैं कैसे सोऊँ चीज़ें करूँ क्योंकि अब ये आवाज़ आई है जो चीज़ें हुई हैं, वो लोग तो चले जाते हैं लेकिन वो इतना तेज शोर मचाते हैं, कि मैं सो नहीं पाता फिर से।
जी बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं आपको अब सुझाव देने ल मेरे को लगता है मैं योग्य हो गया हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर सुन के। जी मैं आपको सही बताऊँ तो देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि आप जो है आपको नींद में काफ़ी अ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए जितना मैंने सुना है देखिए आप एक तो काम का कहीं न कहीं आप पे कुछ न कुछ आप काम भी करते हैं तो आपका वो भी रहता है। आप घर आते हैं तो जैसा आपने बताया कि पहले तो सोने से पहले ना आप प्लीज़ आप कैफ़ीन का वो कम लीजिए कैफ़ीन कम पीजिए और अपना ना भोजन हल्का कीजिए। अच्छा भोजन कीजिए जो आपको ना अच्छे से एक ताकि आपको हेवी फ़ील भारी फ़ील ना हो, मुझे तो पहले ये लगता है। दूसरा जैसे आप बता रहे हैं कि आप ना थोड़ा अपना ओवर थिंकिंग जैसा आप करने लग जाते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं अपनी। आपको थोड़ा उसको स ख़ुद ही आपको उसको रोकना पड़ेगा। आपको ना सोच को ज़्यादा सोच मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए अगर आप सोने जा रहे हैं तो वो समय होता है आराम करने का। अगर आप अपने मानसिक उसको आप आराम नहीं करने देंगे अ, ने अपने दिमाग को आप शांत नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं देखिए आपको कैसे आराम मिलेगा। तुम्हें लगता है थोड़ा योगा भी कर सकते हैं थोड़ा अपने आप को शांत करिए पहले तो। अगर आपका दिमाग इतना ज़्यादा सोच रहा है तो आपको थोड़ा योगा करके आपको शांत करिए अपने आपको ताकि आप सो पाए। और तीसरा जैसा हमने बताया कि सोने से पहले अपने स्क्रीन ऑन टाइम कम रखिए। देखिए हमारा क्या होता है हम ना बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं आजकल आपने बताया सीरीज़ देखते हैं करते हैं। तो हम क्या होता है ना वो जो आँखों में जो रेज़ पड़ती हैं, ब्लू लाइट जिसे हम कहते हैं उससे ना हमारे को लगता है दिन हो गया है। तो हमारी जो शरीर होता है ना वो जाग जाता है उससे। हमें जबकि नींद आ रही होती है हमें सोना चाहिए उस समय पे बट हमारे शरीर को अंदर से ऐसा लगता है कि इ दिन हो चूका है और जागने का समय हो गया है। तो कहीं न कहीं देखिए सोने से पहले ना अपना फ़ोन सोचिए जैसे कि मैं आधे घंटे सोने से पहले अपना अलग से रख दूँगा फ़ोन, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा इसके आगे या फ़िर मैं कोई सीरीज़ नहीं देखूँगा। देखिए थोड़ा-थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, लगता ही है कि देखना है और सबको मन करता है देखने का। पर देखिए अगर आपकी नींद सही से पूरी नहीं हो रही है और आपके काम पे असर पड़ेगा तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप थोड़ा कम करिए इसको आप आधे घंटे सोने से पहले ना बिल्कुल हटा दें सब कुछ। थोड़ा आप योगा करिए अपने आपको दिमाग को शांत करिए, तो आप फ़िर देखेंगे आपकी नींद ना अच्छे से होगी और आपको ना जैसे आप बोलते हो झपकि लेनी पड़ती है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा इसके बारे में। <sniffs>
जी। हुँ। जी। जी। जी बिल्कुल आपके सुझाव काफ़ी अच्छे लगे जिस हिसाब से आपने बताया। और मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं ये मेरे को असर भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में जब मैं इनको अपनाऊँगा और कहीं न कहीं ये मेरा जो नींद की दिक़्क़त है उसको सुलझाएँगे और अगर नींद की ये जो मेरी दिक़्क़त सुलझेगी तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जिस तरीके से आपने अपनी बातें बताई कि मैं मोबाइल को छोड़ दूँ, रात में और आधे घंटे पहले छोड़ दूँ और जो मेरी सोचने की क्षमता है वो भी मैं थोड़ी जो ओवर थिंकिंग है उसको कम करूँ तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाऊँगा और जिस तरीके से आपने अपनी एडवाइस दी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए।